Estricta, y el chiste es que no ha sido igual de estricta con mis hermanos, entonces, es algo que yo siempre le he re le he reclamado. Ya después fui a terapia, y cuando fui a terapia, ent eh, pues, la psicóloga me explicó que mi mamá era un ser humano, que nadie le había enseñado que a ser mamá, y que, obviamente, ella había hecho lo poco que había podido con las herramientas que tenía.
Ujú. Oh, sí. Claro. Ujú, sí, fue aprendiendo con el paso de la experiencia.
Y que probable y Claro, y que conmigo todo era prueba y error, sobre todo con la gente, o sea, con los primeros los hijos primeros siempre somos la prueba y el error, y ya con los chicos como que ya tienen camino andado, ¿no? Ent
Sí. Okey. <chuckles> Claro, entiendo. Sí, ya ya tienen las la experiencia, ¿no?, ya saben por dónde agarrar y qué hacer.
Sí. Claro, y entonces, eh, pues, obviamente, cuando pasa esto, eh, empiezo a ser un poco más consciente de las palabras a las que me dirijo a mi mamá, porque mi mamá en de alguna manera, también es muy dura para decirte las cosas, entonces, yo estaba siendo como recíproca, o sea, en lugar de que de de eh, en algún lado cupiera la cupiera la ¿cómo se llama?, eh, la prudencia, yo me estaba comportando igual. Entonces, después de que fui con esta psicóloga y me explicó lo que lo la vida que había sido de mi mamá, entonces, eh, pues yo entendí
Ujú. Okey. ¡Ah!, sí, entiendo. Claro, si Ujú. Claro. <chuckles> Ujú. Entendiste mejor la situación, sí.
que mi mamá era un ser humano, y que había sido una niña con una vida muy difícil, que había hecho lo que había podido conmigo, y que yo, en lugar de apapacharla, pues, me estaba portando de una manera dura con ella, y que, pues, no era
Ujú. Sí, estaba siendo un poco más dura con ella, y capaz porque también tú no entendías, ¿no?, la situación, a veces como que las las personas no como que no cuando estábamos en situaciones así, como que, mm, a veces no se mira bien la situación que está pasando por detrás de los demás, entonces, ahí tú te vas dando cuenta.
Nada más tienes tu punto de vista, ¿no? Sí, te quedas además con tu punto de vista, y jamás ves el de la otra persona. Entonces, la psicóloga me hizo me hizo hacer eso, hacer ese ejercicio. Y antes sí te puedo decir que yo peleaba muchísimo con mi mamá, y yo le decía cosas muy duras, o sea, muy, muy duras, hirientes. No me preocupaba por lastimarla, y después me sentía muy mal, muy mal. No, no sab
Ujú. O okey, qué bueno. Muy hiriente, sí. Okey. Claro, sí, imagino que que hub me imagino que hubo algún momento, un punto de quiebra en el que ya tú dijiste o o mencionaste algo que ya sentiste que, así como la hirió a ella, tal vez te hirió a ti, ¿no? Entonces, en esa parte, ¿en qué momento te pasó eso?, ¿no?, o, ¿qué momento fue como que el la cúspide en el decir: "Bueno, hasta aquí, ya este es mi límite, no puedo seguir haciendo esto con mi mamá?", co com ¿qué fue lo que te hizo reflexionar, y arrepentirte de verdad, de de todo eso que me has contado?
Ujú.